أسبوع، تمام حلو جدًا.
مث أسبوع آه أسبوع، ب باخش في السرير في وقت معين وخلاص، بارغم نَفسي بقى إني أعمل أي حاجة، يعني مثلًا باسيب الموبايل قبليها بساعة. ما ما ما ما بيبقاش أصلًا يعني ما بابصش فيه خالص، عشان النور الأزرق بتاعه ده غلط جدًا. آآ لو أنا متوترة مثلًا أو عندي أفكار في دماغي فابابدأ أفضل أكتب كده قبل ما أنام شوية أقض أكتب صفحة كده بحيث إن أنا بافضّي كل دماغي بصراحة.
إمم. جميل.
آآ.
ده بيساعدِك إنِك أنتِ ت تضبطي دنيتِك ودماغِك وإنِك أنتِ تدخلي في الmood بتاع النوم.
آه، جدًا، جدًا بصراحة يعني جدًا آآ برضو جبت أ
على فكرة بمناسبة ال بمناسبة الأسبوع اللي كنتِ بتتكلمي عليه إنِك أنتِ بتاخدي أسبوع لغاية ما جسمِك يبتدي يتعود على النوم هو على فكرة كل ال يعني المراجع العلمية أكدت فعلًا على فكرة إن الإنسان عشان يبتدي يعمل حاجة جديدة أو حتى لما يبتدي ياخد دوا جديد أو كده بياخد حوالي أسبوع أو 10 أيام لغاية جسمه ما يبتدي يتكيف مع ال مع الحاجة الجديدة دي ف آه، فكويس إن التجربة فعلًا يعني إثبات عملي لل للكلام دوّة يعني.
امم. امم. أيوه. امم. أيوه بصراحة يعني ه هيبقى في شوية صعوبات وهتحس إن أنت برضه كده مش في الcomfort zone بتاعتك، يعني حتى اللي هو مش بتنام براحتك، وأنت بقى بتخش السرير 4:00 و5:00 الفجر لأن أنت دلوقتي تخش أنا ما كنتش باخش السرير الساعة 9:00 عادى خالص ف ها في لأول كده هايبقى في شوية مقاومات بس بعد كده لما الموضوع يعني أي حد يعمله هتلاقيه هو بيستفاد جدًا وهو يبقى مرتاح و وحاجات كتير أوي يعني. ف امم.
امم. آه. طيب حلو أوي أنتِ، أنتِ دلوقتي دي الحاجات اللي أنتِ بدأتِ تعمليها، هل في حاجات تانية، والّا دي كانت الحاجات ال الأساسية أكتر حاجة اللي هي ضبطّت معاكِ الدنيا؟
آه، آه، لأ في حاجات تانية مثلًا، في إن أنا مثلًا، آآ بدأت أجيب جبت eye mask علشان أبقى باخبي عيني من أي ضوء، أنا شخص مش بيحب الضوء خالص. آآ فعشان برضه ده يبقى بيساعدني كده ويدخلني في الmood بتاع النوم، آآ في حاجة بقى مهمة جدًا، جدًا بقى أهم من الحاجات اللي أنا قلتها في حاجة اسمها، sleeping meditation.
امم زي إيه مثلًا؟ تمام. تمام.
ده آآ عِلم كده في ال في الmeditation أو التأمل. آآ أنا باشوف بصراحة إن هو ساعدني كتير أوي، أوي، أوي، أوي، أبقى باغير أصلًا روتين نومي وروتين حياتي وأفكاري والتوتر لان التوتر والقلق سبب مهم جدًا في إن هو يبقى في عدم نوم أو عدم انتظام نوم كمان.
أوكي تمام. إمم. ده فرق معاكِ فعلًا؟ يعني حسيتِ إنه هو عمل التأثير بتاعه، أو إن هو فرّغ دماغِك من الضغوطات مثلًا اللي موجودة عليها؟
امم، بص أنا خليني آه أشرح لك كده فكرته هو دي فيديوز على يوتيوب آآ في channel كده معمولة اسمها the mindful thought.
قولي، ماشي.

طيب حلو، قولي لي بقى كده يعني بصورة عامة الأول، إيه الحاجات ال ال اللي في الRoutine بتاعِك اللي بتعمليها كُلّ يوم، اللي بتخلّيكِ تحسي إن جودة النوم فرقت يعني، اللي هي ممكن لو ما عملتيهاش تحسي إن النوم، لأ، أنتِ ما نمتيش أحسن حاجة؟
امم. آآ، بُص هو أنا أصلًا كان جه لي فترة كده كانت كان عَندي توتر وقلق زايد كده، فده طبعًا بيأثّر على النوم كتير، وكنت باشرب نسكافيه بكَّم مرعب في اليوم، كانت دايمًا لازم تبقى في كوباية قدّامي كده بن باRefill it يعني حتى بعد حتى بالليل. آآ ونومي طبعًا ما كانش منتظم، فكُلّ الحاجات دي كُلّها كانت بتأثّر جدًا على نومي. فبدأت أعمل شوية حاجات بسيطة كده يعني، أولًا كده قُلت أنا خلاص أنا لازم أبقى بانام في وقت معيّن يعني بانام في ساعة معيّنة وباصحى في ساعة معيّنة، ده هيبقى كُلّ يوم حتى لو عَندي إجازات أو حتى لو weekend أو حاجة.
تمام. اهم. تمام.
أ أول يوم طبعًا تعبت خالص لأن ب كنت نايمة متأخر جدًا، فغصبت نَفْسي إن أنا أصحى بدري فكنت نايمة قليل بس بعد كده بقى الموضوع اتحسن كتير.
جميل.
آآ، بقيت كمان لأ أ
خد وقت خد وقت قد إيه بس لغاية ما اتحسن كده، يعني لغاية ما حسيتِ بالتحسن عَدّى وقت قد إيه؟
بُص يعني خد مني تقريبًا آآ، يعني علشان بس اللي هو أعرف أنام بالليل متأخر تاني اللي قصدي، أنا أسفة، أعرف أنام بالليل بدري يعني خد مني تقريبًا حوالي أسبوع.

جميل. إيه بقى topic الفيديو، بي بيبقى إيه الموضوع نفسه يعني؟
آآ topic الفيديو إن إن كُل فيديو بيبقى بيتكلم عن حاجة معيّنة، يعني مثلًا في فيديو بيتكلم عن الAnxiety في فيديو بيتكلم عن الSelf love فيه فيديو بيتكلم عن التوتر، في يعني على حسب ما أنت هتبقى بتختار إيه، وأنا من رأيي إن الناس تبدأ تجربها.
آآ بيختار موضوع psychology يعني عامةً وي يتكلم فيه، يعني يخص ممكن ال آه، حاجات بترتبط بنفسية الإنسان وكده، اللي ممكن تهدِّي الواحد، صح كده؟
بالضبط كده. ب بالضبط. ولأ، وهي بس كمان مش بتهدِّي، يعني أنت بتعمل الexercise ده في الأول، وأنت بتنام على فكرة، يعني أنت خلاص بتنام. أنت وأنت بتنام خلّي الفيديو ف شغال، ال4 ساعات بتاعة الفيديو دي يفضل شغال. الفكرة بقى إن هي بتفضل تكلم الSubconscious بتاعك، يعني أنت بتفضل تكلم عقلك اللا واعي وأنت نايم.
امم. جميل. فعلًا. أوكي. آه، تمام فهمتِك، تمام.
ف ف فهو بيغيّر لك cycle لحاجات كتير أوي، يعني بي بي بي بيخرّج منك ال التوتر والقلق و ولو أنت بت فاتح أي topic هيبدأ يتكلم فيها، فانت آآ الاستمرارية بتاعة الSleep Meditation ده آآ بجد قوية أوي على تأثير ال على تأثيرها على البني آدم، يعني باشوف كده بصراحة.
طيب، ه يعني بخصوص بقى نقطة ال يعني عادات التأمل اللي هي قبل النوم وكده. هل أنتِ شايفة إن دي مرحلة متقدمة الواحد محتاج يلجأ ليها لو كان حصل مثلًا معاه مشكلة كبيرة في النوم، أو إن مشكلة النوم طوِّلت؟ والّا دي من الحاجات اللي هي السهلة البسيطة اللي ممكن نبتدي بيها كَحَل أولِي؟
امم. <tsk> بُص والله أنا باشوف إن هي آآ حاجة المفروض نبدأ م بيها، آآ whatever هو مش مشكلة النوم آآ فيها مشكلة في انتظام يعني نوم أو شخص بينام عادي، لأن هي أصلًا حاجة آه يعني حاجة صحّية جدًا ل لعقل البني آدم، وحاجة ما فيهاش مجهود، يعني برضو اللي هو أنت مش هتتعب خالص لو سِبت فيديو شغال جنبك، آآ و و وأنت نايم، وهو أصلًا بينيِّ يعني، هو هو أصلًا بجد بينِّيم.
تمام. أيوة فهمتِك، آه، آه، آه م جميل.
صوت الموسيقى، وهُم بيختاروا كمان أشخاص بيتكلموا بشكل بجد بينيِّم جدًا، ف فأنا شايفة إن هي حاجة حلوة، يعني أنت بتنام، وفي نفس الوقت بتساعد الSubconscious بتاعك إن هو يبقى بيشتغل بشكل أحسن، فليه لأ؟ <laughs> فيعني أنا م بصراحة نفسي الناس ت كلّها تعملها يعني.
حلو جدًا. ما هو أنا بقى هاجي لِك بقى عند نقطة الناس دلوقتي، أنتِ كويس سبقتيني في النقطة دي. الناس أوقات بتبُص للموضوع دَوَّة ببصّة اللي هو آآ "إيه اللي أنتِ بتعمليه ده؟ أكيد ده ما بيفرقش معاكِ". وناس تانية في نفس الوقت بتبُص ليه إن ده مرحلة متقدمة كأنها زي مرحلة الدكتور. يعني أنتِ لجأتِ للموضوع ده لمّا فشلت كُل الحلول معاكِ، فبتلجأي لل لل للموضوع دَوَّة يعني. ف أنتِ شايفة آراء الناس دِيَّة ي يعني بنوا فكرتهم دي ليه؟
امم. امم. أيوه. امم.

آه، بالضبط، اللي هو مش هاقول لهم م أنا ميعاد نومي جِه يعني برضه مش فلأ، عادي يعني ساعات كده وساعات كده، بس اللي أقصده إن طالما إن أنت بدأت في Routine مضبوط هت هتلاقي بجد حاجات تانية كتير أوي بتيجي معاه لطيفة، يعني روتينات كده بت آآ يعني صحيّة للبني آدم أصلًا.
إمم. حلو، يعني حاجة كويسة بتجيب حاجات كويسة تانية معاها.
أيوه، بالضبط.
طيب حلو أوي، طيب الناس دلوقتي اللي بيبقى عندها بقى يعني أطفال بقى وزَنّ وصريخ بالليل و ويعني كركبة في مواعيد ال ال النوم وكده، هل عندِك يعني أي نصايح ليهم لو عدّيتي بتجربة زي ديَّة؟
إمم. إمم. آآ، لأ بُصّ ما عدّيتش بتجربة زي دي بصراحة، بس هُم ربنا معاهم. <giggles>
يقدروا يعني. آه. ويصعبوا عليكِ <laughs> نساعدهم يعني آه، يعني لو في ناس كتير بتعاني من مشاكل
والله ربنا إحنا بس ممكن ن <laughs>
يعني آه ندعي لهم بس، يعني خلاص ما فيش ما فيش فايدة، لأ في ناس كتير يعني آه، الناس اللي عندهم أطفال مثلًا، الناس اللي شيفتاتها متغيّرة مثلًا طول ال طول الوقت، آآ، الناس اللي بتضطر تقعد أيام برّه مثلًا في مكان شغلها، وبعد كده ترجع ل ترجع البيت، كُلّ دي أمثلة إحنا ب يعني ب بنتعامل معاهم يعني. آآ آه.
ل لا بس بس هي مثلًا إمم. آه. إمم. أيوه بالضبط. بس يعني أنا بالنسبة لي الناس اللي هُم ال اللي شيفتاتها متغيّرة مثلًا دي، يعني بالنسبة لي هُم أهم حاجة إن هُم يبقوا يعني أقل حاجة يقدروا يعملوها لنفْسهم في موضوع النوم ده، إن هُم ياخدوا قِسْط كامل من النوم، يعني ياخدوا من 7 ل8 ساعات زي ما الكتاب بيقول، آمم لازم، يعني أنا حاسّة إن دي أقل حاجة يقدروا يعملوها في موضوع النوم ده، آآ آآ whatever بقى هو كان الصبح كان بالليل، بس يعني طبعًا عشان الظروف الشغل بس يعني أ at least يبقى بياخد 7، 8 ساعات نوم مَرّه واحدة يعني.
آه. إمم. إمم.